بُص آآ، أول حاجة ما فيش قصّة، ما فيش موضوع، ما فيش آمم، ما فيش معالجة، ممكن يكون في قصّة بس ما فيش معالجة أصلًا للموضوع كويّس، الممثلين م مش أداء، يعني مش أداء ممثل، يعني باحس إنه fake بيمثّل جوّه الم المس يعني مش باحس إني عايشة معاه زي ما كنت باتفرج مثلًا على
إمم. تمام. إمم. اللي هو بيمثل وخلاص لأجل الفيلم، مش مش مثلًا بيدّيكِ رسالة.
أيوَه و يعني <chuckles> أنا لحد دلوقتي باحس مثلًا أمّا باشوف محمود المليجي، أنا باحس إن هو قد إيه الراجل ده عيشّني بشخصيته أنا م أنا ما باصدقش إن أنا شُفته ف في فيلم مثلًا طيّب، لأ أنا مش مصدقاك، <laughs> اللي هو ي آه.
إمم. <chuckles> آه، أنتِ متعودة عليه مثلًا ب بدور شر مثلًا أو بدور معيّن، فخلاص أنتِ <chuckles> بتعتبريه هو كده في حياته أصلًا.
فل هو يعني إ <chuckles> أيوَه، هو تقمَّص الدور أوي لدرجة إنّك بت يعني م باعيش معاه جوّه الفيلم، باحس إن هو كأني جزء من الفيلم. برضه في صناعة، في يعني الف ال ال ال السينما دي صناعة، يعني برضه مش بس إن أ إ
إمم. تمام. آه، يعني شايفة إن هم بيبقوا صارفين على القصّة وال و وكل واحد هيعمل دور إيه، بطريقة كويسة عن دلوقتي يعني.
<tsk> بالضبط، يعني هي ب بي <tsk> بيشوفوا الأداء، هي مش مجرّد فيلم هينزل وهنلِم فلوس وخلاص، لأ، هي بيشوفوا قد إيه يعني وكمان م كان في رسالة، مش صناعة بس، يعني في رسالة جوّه الفيلم، آمم، <tsk> مش يعني ح من الأفلام اللي أنا د شُفتها وأنا صغيرة آه، ب بالضبط، يعني أ من الأفلام برضه اللي أنا شُفتها وأنا صغيرة و وبرضه لمّا كبِرت شُفتها، حسّيت إن كأني أول مرة أشوفها، كان فيلم اسمه القصر الملعون، برضه أنا كنت مذهولة وأنا باتفرج عليه، يعني اللي هو إيه، أنا معقولة شُفت الأفلام دي! أنا أنا حاسة إني أول مرة أشوفها.
إمم. يعني في رسالة كده، مش مش حاجة وخلاص يعني. إمم. جميل. طَب وده كان نوعه إيه أصلًا؟ ده كان تحت أنهي نوع من الأفلام؟ يعني أكشن، رومانسي؟
اب اي ي في لأ، شويّة رعب كده بسيط، آآ، يعني القصّة فيها غموض شويّة كده، أحس إن هو أنا آآ، آآ م كانت مريم مريم فخر الدين تقريبًا و آآ م المليجي أو م مش متذكرة ال بس أنا م ممكن ما أكونش هاب بابقى عارفة أساميهم أوي، بس بابقى
جميل. إمم. طَب و ويعني وأنتِ بقى وقتها أكيد ما كنتيش فاهمة ال القصة بتدور على إيه، عشان أنتِ طفلة. لمّا كبرتِ بقى وشُفتيه، آآ، يعني فهمتيه بقى وأدركتِ ال المعنى بتاعه؟
آه. <laughs> أيوَه، بس بابقى خايفة، أنا أصلًا باخاف من الرعب جدًا، <laughs> بابقى مش متخيّلة إن ال يعني فيلم عربي ويبقى رعب، يعني بتبقى يعني مش م يعني إحنا كعرب، مش يع يعني مش بنعرف نعمل اللي هو الرعب أوي. بالضبط يعني الرعب بيبقى مُضحِك في الغالب يعني، بس لأ، أنا ده ف خُفت فعلًا، أنا <chuckles> أنا قلقت كده، مع إنّي كبيرة يعني. <chuckles> آه.
إمم. <chuckles> النوع ده قليل يعني، مش بيتقدّم. جميل، طَب <chuckles> بمناسبة إنَِّك قُلتِ الرعب، يعني أنتِ أصلًا، آآ، عامةً بتميلي لأنهي نوع؟ يعني ذوقِك في الأفلام بيبقى هو أصلًا بتحبي تشوفي الأكشن أكتر والّا الكوميدي والّا الرومانسي والّا إيه بالضبط؟